Halo halo. Selamat pagi dari sini Kak.
Halo selamat pagi.
Oke.
Iya pagi juga Kakak, mhm.
Apa kabar nih Kak pagi-pagi ini? Mhm mhm.
Alhamdulillah baik Kakak sini di sana gimana nih? Mhm.
Aku juga baik banget, masih semangat ya pagi-pagi soalnya. <chuckles> Tapi, eee, gini sih Kak, mmm
Mhm mhm. Alhamdulillah alhamdulillah. <chuckles>
Mmm.
Oke. Eee, aku jadi keingetan nih Kak kayak baru semalam kan, eee, nonton film gitu loh Kak. Wah ternyata bisa nih jadi film favorit aku gitu Kak ternyata. Jadi aku tuh nonton ini loh Kak, kayak salah satu film favorit yang emang bisa mengins
Aku Apa tuh? Heeh. Oke, apa tuh Kak? Heeh heeh.
Pursuit of Happiness gitu. Eee, The Pursuit of Happiness gitu Kak, mhm. Mhm, jadi, eee, film itu tuh dibintangi oleh, eee, Will Smith Kak. Mhm.
Wah, oke. Mhm mhm. Itu nonton di mana Kak? Oh oh wah oke. Itu ya. Ter oke ya. <laughs>
Eee, itu di Netflix Kak, di Netflix. Mhm, di sana nontonnya
Mmm, mhm. Oke. Terus gimana tuh ceritanya Kakak.
Mhm, mmm. Mhm, jadi dari, eee, film itu kenapa gitu kan eee, sangat menginspirasi gitu kan karena dari ceritanya nih yang emang realistis gitu Kak. Realistis sama ya penuh perjuangan ternyata. Ya, heeh, ternyata film ini tuh diangkat dari kisah nyatanya, eee, Chris Gardner jadi, eee, Chris Gardner ini seorang ayah tunggal gitu Kak. Yang emang hidup dalam kemiskinan yang ekstrim tapi, eee, tetap berusaha keras nih.
Heeh. Oke. Heeh heeh. Oke. Mhm. Oke.
Jadi ternyata bukan, eee, kisah sukses yang instan gitu Kak, tapi tentang seperti adanya ketekunan terus kayak harapan sama cinta orang tua di sana gitu. Terus kayak ada momen paling meyentuh gitu Kak, jadi saat tokoh utamanya itu tidur di toilet stasiun gitu Kak, eee, kereta, ya stasiun kereta ternyata, eee, bersama anaknya gitu karena ya emang mereka tuh gak punya tempat tinggal sama sekali, terus kayak tetap bilang ke anaknya kayak bahwa semuanya itu akan baik-baik aja, terus kayak ya itu ternyata, eee, sakit s emang kuat banget gitu Kak Mhm.
Oke. Mhm mhm. Oke. Mhm mhm. Oke. Heeh. Oke. Wih. Heeh heeh. Iya iya.

Nah itu ternyata banyak banget ya, Kak, dari
Mhm mhm mhm.
dampaknya buat aku gitu, Kak. Eee, film ini ternyata ngajarin nih, eee, gagal itu bagian dari proses juga gitu kan, bukan akhir. Terus kayak, eee, semangat juga nih buat pantang menyerah gitu kan, kadang emang lebih penting juga nih dari kemampuan kita gitu kan. Selain itu kayak ketulusan hati itu bisa jadi kekuatan luar biasa gitu kan. Bahkan ketika, eee, kita misalnya kayak hidup itu, kok ngerasa nggak adil ya, itu sih, eee, ternyata, eee, film ini benar-benar menginspirasi aku sih.
Iya iya. Mmm. Oke. Benar benar. Benar banget. Mhm mhm. Benar benar benar. Mmm? Heeh. <chuckles> Oke, kalau di
Eee, kayak film favorit yang emang buat ter terinspirasi gitu, Kak. Heeh.
Mhm mhm. Kalau di aku ada nih, Kak, salah satu, eee, film yang bisa dibilang sed sedih sih, sedih ya, cuma, eee, banyak pelajaran juga yang bisa diambil. Kakak tahu Five Feet Apart?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh itu aku belum nonton sih, Kak, tapi kayak baru masuk playlist aku.
Jadi, eee mhm? Oh belum. Oke, berarti Kakaknya harus nonton. <chuckles> Mhm mhm. Jadi, eee
Mhm. Iya iya iya. Gimana tuh, Kak, bisa diceritain mungkin, Kak? Mhm. Iya, oke siap. Gimana tuh, Kak?